À, bạn ơi, g dạo gần đây á, mình thực sự cảm thấy là kiệt sức và bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn á bạn. Mình biết là mình cần phải tập trung tập thể dục á, để khỏe hơn á bạn, nhưng mà mình thì hoàn toàn hông có thời gian luôn á. Cứ mỗi lần mà nghĩ đến việc tập luyện á, thì mình lại nhìn vào lịch trình của mình rồi cảm thấy rất là bất lực luôn. Công việc nè, rồi đến gia đình con cái nữa, cứ thế là hết một ngày rồi, mình chẳng có nổi 15 phút để tập cho riêng mình nữa.
Ừm. Ờm. Ờ. Ờm. Ừm. Ừm, ờ, mình rất hiểu cái tình trạng hiện tại của bạn á. Ờ, bạn có thể chia sẻ thêm với mình á, là, ờ, cái lý, ơm, lịch trình của bạn nó bận rộn như thế nào ha? Cụ thể hơn là 1 ngày thì, à, bạn, ừm, chia phân chia cái thời gian công việc và thời gian cho gia đình, cũng như là, cho cuộc sống cá nhân của mình như thế nào?
À, thì một ngày của mình á hả? Nó bắt đầu từ lúc 6:30 sáng nha, thì mình phải dậy rồi chuẩn bị đồ ăn sáng nè, gọi con dậy nữa, rồi lo cho con ăn uống, thay đồ, rồi đưa con đến trường nữa bạn. Sau đó thì mình lại vội vã đến công ty nè, rồi bắt đầu làm việc từ 8:00 sáng đến 6:00 tối. Công việc thình thì cũng khá là căng thẳng nữa, đòi hỏi tập trung cao độ. Rồi đến khi tan làm á bạn ơi, mình lại tất bật đi đón con, rồi đến nhà thì khoảng 6:30-7:00 tối rồi. Rồi đến nhà lại bắt đầu là cả 2 việc như là nấu bữa tối nè, dọn dẹp, rồi đôi khi là còn phải kiểm tra bài vở của con nữa, ừm, cho con tắm rửa, rồi đọc truyện cho nó ngủ nữa. Xong xuôi thì cũng 8- 9, 9:30 tối nữa rồi, lúc đó thì mình cũng chỉ muốn ngồi ngồi s nằm sập xuống giường thôi, còn không còn chút sức lực nào để nghĩ đến việc tập luyện nữa luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm. À. Ừm, nghe những chia sẻ của bạn xong thì mình thấy là cái lịch trình một ngày của bạn khá là bận rộn ha. Thì, à, ờ, hiện tại thì, ờ, có ai có thể chia sẻ, san sẻ bớt những cái công việc này cho bạn không?
Ừm, thì mình cũng đã thử nghĩ đến việc rồi này này rồi nha. Thì, ờ, khi mà m cần chia sẻ cho trong gia đình mình á, thì cũng có ví dụ như là vợ mình nè, rồi ba ba mẹ mình nữa, con cái thì cũng dù mặc dù là còn nhỏ thôi, nhưng mà cũng giúp được một chút xíu, mặc dù cũng hông đáng kể. Thì, ờ, mặc dù là như vậy nhưng mà có nhờ thì cũng không kiểu như mình là mình là người đàn ông trong gia đình á, thì thành ra mọi việc đều đến tay mình cả, chứ cũng không thể nào phụ nhờ trông chờ vào những người khác trong gia đình được vì mỗi người cũng đều có một cái công việc riêng bận, và khi mà về đến nhà thì mình thường chủ động làm hết á bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ờ, vậy thì, à, cho mình hỏi thêm một xíu ngay chỗ, ơ, thời gian mà đi làm của bạn á, thì bạn sẽ có một cái khoảng nghỉ, đúng hông? Thì thông thường thì, ờ, bạn sẽ được nghỉ bao nhiêu lâu, và, ờ, bạn có thể có được cái khoảng thời gian, hoặc là cái không gian cá riêng cho mình hông?
Ờ, thì về cái thời gian nghỉ của mình á, thì mình cũng thấy là ví dụ như vào một buổi trưa đi, thì mình chỉ có khoảng 1 tiếng để nghỉ thôi. Và trong 1 tiếng đó thì cũng phải ăn trưa nữa, thành ra nó cũng không phải là hoàn toàn là 1 tiếng đâu. Ờ, về đến nhà thì buổi tối, thì như mình kể rồi á, thì gần như hông có khoảng trống nào luôn, có lẽ là chỉ sau khi mà con đã ngủ thôi, tầm khoảng 9:30 tối á. Nhưng mà lúc đó thì cũng nhìn lại mình thì cũng thấy mệt mỏi quá để bắt đầu một cái hoạt động thể chất nào để thể dục á bạn, cảm giác như là cứ chạy đua với thời gian cả ngày vậy á.
Ừm. À. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ờ thì, ờ, mình hiểu cái ơ, cái cuộc sống bận rộn cũng như cái áp lực công việc và cái, ơ, phân chia thời gian của bạn á, hầu như ngày nay thì ai cũng sẽ gặp những cái tình huống như bạn cả. Thì cho mình hỏi thêm một xíu thì ờ, cái mục đích mà cái việc tập luyện của bạn á, là ờ, bạn nh muốn là mình sẽ, ơ, thiên về cái vấn đề gì? Ví dụ như là bạn muốn là trau dồi sức khỏe hay là thân thể dẻo dai hay là như thế nào?
À, thì thực ra thì mục đích của mình cũng rất là đơn giản thôi á bạn. Mình thì là đàn ông mà, nên là mình cũng hông phải muốn là giảm cân hay là có thân hình cân đối gì đâu. Mình chỉ muốn là mình có thêm sức khỏe nè, có thêm năng lượng nè, ờ, để có thể khỏe mạnh hơn thôi. Mình thì muốn là buổi sáng á thức dậy thì có một cái sức khỏe tốt để mà không cảm thấy uể oải, à, muốn đủ sức á để mà chơi đùa hoặc là thay vì chỉ ngồi một chỗ nhìn con chơi thôi á. Ừm, mình cũng muốn là giảm bớt căng thẳng về công việc nữa tại vì mình thấy là cái việc tập thể dục hình như cũng có giảm bớt căng thẳng á bạn. Thì dạo này thì mình cũng còn hay bị là đau lưng và mỏi, đau đau mỏi cổ vai gáy nữa do cái tính chất công việc của mình thì cũng phải ngồi nhiều. Ờ, mình cũng chỉ là muốn khỏe hơn một chút để có thể tận hưởng cuộc sống thôi bạn ơi.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừ. Ừm. Ừ. Ừm, mình hiểu cái, a, tâm trạng và cũng như những cái, ơ, lo lắng của bạn về sức khỏe của mình á. Ờ, vậy thì trước đây á thì bạn có dành, ờ, thời gian chỉ một, ừm, khoảng thời gian ngắn cho cái việc là tập thể dục chưa?
Ừm, cái việc mà dành khoảng thời gian ngắn cho việc tập thể dục á hả? Mình á, thì cũng, gọi là, cũng đã từng thử, gọi là, dành những khoảng thời gian ngắn cho tập thể dục đó. Ví dụ như là sáng dậy nè thì t thường thì những đứa đứa con nít tên những đứa con thì gọi mãi nó mới dậy, nên mình cũng tranh thủ mình tập đâu đó tầm 5, 10 phút. Ờ, rồi, à, đi, a, lúc giữa trưa đó mặc dù là chỉ có 1 tiếng thôi nhưng mà mình sau khi mình ăn trưa xong thì mình cũng cố gắng tập. Nhưng mà rồi buổi tối cũng vậy, nhưng mà mình thấy những cái việc đó nó cũng không hiệu quả lắm bạn ơi. Tại vì là về thời gian là mình cũng không thể đảm bảo là mình có thể tập được trong bao nhiêu lâu nữa, có khi là mình vừa bắt đầu là mình lại phải dời sang công việc khác rồi. Thứ hai là về dụng cụ hoặc là cái các bài tập á, mình cũng không thể nào tập các bài tập đủ nặng để có thể, gọi là, tăng sức khỏe được và dụng cụ thì cũng có luôn á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. À, mình hiểu cái tận thiện trạng của bạn, có nghĩa là bạn cũng đã cố dành một khoảng thời gian mà mình nhàn rỗi để mà tập những cái bài tập nhỏ, đúng hông? Tuy nhiên thì nó vẫn chưa đáp ứng được những cái mong đợi và nguyện vọng của bạn. Ừm, vậy thì, à, mục mục đích là bạn muốn là dành nhiều thời gian hơn để mà mình có thể mình ra những cái trung tâm để mà mình được học bài bản, hay là bạn chỉ cần là mình có một cái không gian riêng và một cái khoảng thời gian cố định để mà mình có thể mình tự tập ở nhà?
À, thì bản thân mình nha, thì mình cũng cảm thấy mình là một người hướng nội á, thành ra không thích đến những cái nơi đông đúc, ơ, như là phòng gym lắm đâu. À, và cái thứ hai là cơ bản thì mục đích của mình cũng chỉ là tăng sức khỏe thôi, nên cũng không phải là để, à, gọi là, tăng độ cơ bắp hay là gì đâu. Nên mà thành ra thì mục đích của mình chỉ đơn giản là làm sao có thể được, ờ, ờ, chừa ra được những khoảng không gian trong ngày và tìm được những cái nơi phù hợp để có thể vận động, có thể tập thể dục một số bài tập tại nhà, từ đó mà có thể nâng cao sức khỏe nè và, à, giúp cho cơ thể mình trông có thể khỏe khoắn hơn và nhiều năng lượng hơn. Chứ cũng mình thì mình ưu tiên là cái việc mình tự thân vận động hơn là đến các trung tâm lớn hoặc là các, à, phòng gym lớn.
Ừm. À. Ừm. Nằm, ừm. Ừm. À, ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu ý của bạn. Ờ, thì lúc nãy bạn có chia sẻ thì, ờ, cái công việc hàng ngày của bạn là từ sáng sớm cho đến là chiều tối á, thì hầu như là nó đều xoay quanh những vấn đề về công việc này, về gia đình nè, về con cái này, đúng hông? Ờ, thì, ờ, ờ, bạn có thể thử là trong cái khoảng thời gian ví dụ như là buổi sáng hoặc là chiều tối thì, ờ, bạn có thể lồng ghép cái việc là mình tập những cái bài tập đơn giản, cùng kết hợp với lại cái việc là mình có thể làm những cái công việc nhà đơn giản á. Thực ra thì khi mà mình làm những cái công việc nhà ví dụ như mình quét nhà hay là mình lau nhà, thì nó cũng là cái cách để giúp cho mình ra mồ hôi này, thì cũng giống như là mình tập những bài tập mà, ờ, thể dục đơn giản. Bạn có thể thử với những cách đó xem sao ha. Ngoài ra thì, à, mình, à, ừm, ờ, bạn có thể thử với cái cách là vào buổi tối á, ờ, mình, ờ, lên một cái lịch trình, có thể là từ 5 phút trước đi, rồi sau đó là mình tăng lên 10 phút. Tùy vào những cái ngày mà mình mình bận hay là mình rỗi, à, để mà mình bắt đầu cái thói quen là mình sẽ dành một khoảng thời gian để cho cái việc tập thể dục của mình đó bạn.
Ừm, thì cái việc mà chia nhỏ hoạt động và lồng vào việc thường ngày á bạn, mình nghe thấy cũng có vẻ hợp lý và hay đó. Nhưng mà mình cũng sợ là, ừm, trong lúc mà mình làm những việc khác á, và mình, ờ, kết hợp những bài tập á thì mình sợ nó không đủ đủ lực để mà, gọi là, tập thể dục á bạn ơi. Ưm, bạn có bạn có những cái cách cụ nào cụ thể hơn hông?
Ừm. À, mình hiểu ý của bạn. Ừm. Ờm, ừm, bạn có thể tham khảo thêm một vài cái cách ở ví dụ như là bạn có thể vào xem những cái chương trình mà, ờ, vì bạn có chia sẻ là bạn cũng là một người hướng nội và, ờ, muốn có thể là tập một mình ở nhà. Thì bạn có thể mở những cái chương trình, ờ, trên YouTube nè để xem cái cách mà mọi người đang hướng dẫn á, mình tập như thế nào, những cái bài tập nó hữu ích hơn nhưng mà thời gian nó cũng không quá dài. Thay vì là mình mày mò và mình không biết tập gì, à, thì nó cũng sẽ mất thời gian và nó sẽ không hiệu quả. Ờ, theo như mình thấy thì có những cái bài tập nó chỉ từ là 10 đến 15 phút nhưng mà đốt cháy lượng calo lắc là nhiều trong 1 ngày á bạn. Bạn có thể thử xem sao ha.
Ừm. À, mình hiểu rồi nha. Ừm, mình sẽ kết hợp và, gọi là, tập những trong khoảng thời gian ngắn nhưng mà có những bài tập hiệu quả để có thể đốt cháy lượng calo lớn, từ đó là nâng cao sức khỏe của mình, đúng hông? Nhưng mà mình thì cũng, gọi là, cũng muốn là, ờ, gia đình mình, ờ, con cái mình, vợ vợ cha gia cha mẹ mình á có thể, gọi là, cùng tập thể dục với mình á. Nhưng mà mình chưa tìm ra được cái ý tưởng nào, gọi là, để có thể giúp mọi người, gọi là, cũng giống như mình vậy, tranh thủ những cái giờ, những cái khoảnh khắc làm việc nhà, hay là nó mình tranh thủ mình tập thể dục để có thể rèn luyện một sức khỏe chung á. Thì bạn có gợi ý nào cho mình hông?
Ừm. Đúng rồi bạn. Ừm. À. Ừm. À, mình hiểu cái mong đợi của bạn. Ờ, nếu như bạn muốn tìm những cái bài tập mà cả gia đình cùng có thể tập được, thì không nên là những bài tập mà nó thiên về cái hướng là, ờ, vật lý quá nhiều, ờ, mà nên là những cái bài tập nó hơi đơn giản một xíu và nó thiên về cái độ dẻo dai á. Vì nếu như cả ba mẹ và kể cả là vợ của bạn đi, ờ, mà bạn muốn tập chung như vậy á, thì nên là những cái bài tập nó nó dẻo dai hơn một xíu. Bạn có thể thử lại những cái hình thức như là, à, phương pháp thiền nè, hoặc là yoga nè thì nó cũng sẽ hiệu quả á bạn.
Ừm. Thiền và yoga hả bạn? Ừm, vậy thì còn ờ, vậy theo bạn là nếu mà khi mà tập gia đình làm nh cái cái phương pháp thiền, phương pháp yoga là hợp lý nhất rồi, đúng hông? Ừm, vậy thì còn
Ừm. Ừm, bạn có thể thử với những phương thức này xem sao ha.
ừm, vậy còn những cái bài tập cá nhân thì sao bạn? Bạn có thể gợi ý cho mình 1-2 cái bài tập bạn nghĩ là dành cho bản thân mình thôi nha, bạn nghĩ là nó phù hợp nhất để mình có thể rèn luyện sức khỏe, ờ, gọi là, nhanh nè, mà có thể làm tại nh gọi là, tập luyện tại nhà luôn mà không quá yêu cầu về trang thiết bị cũng như là không gian?
Ừm. Ừm hừm. Ừm, mình hiểu cái cái, ưm, mong đợi của bạn rồi. Ờ, với những cái bài tập cá nhân mà bạn muốn là vẫn có thể là, ờ, ra nhiều mồ hôi hơn nè, ờ, để mà tăng cơ hoặc là tăng sức khỏe hơn á thì bạn có thể tập những cái bài tập như là đi bộ nè, hoặc là, ừm, leo cầu thang á. Thì những cái bài tập này nó cũng là giúp cho cơ thể mình hoạt động vận động rất là nhiều, à, giảm được cái lượng calo rất là nhiều và cũng rất là tốt cho sức khỏe đó bạn. Bạn hãy thử cái phương pháp này xem sao ha.
Ừm. Ờm, mình cảm thấy, ờm, mình cảm thấy là v v những cái phương pháp bạn đưa ra cũng rất là phù hợp với mình luôn á. Ừm, thì cảm ơn bạn nha, mình đã có một cái rất là nhiều hướng đi để phù hợp với cái mục đích của mình rồi á. Bây giờ thì không có cảm giác mà quá bất lực và mắc bị mắc kẹt như trước nữa. Cảm ơn bạn nhiều nha, lời khuyên của bạn thực sự rất là thực tế, và, à, mang lại cho mình những cái giải pháp rất là hay á!
Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng rất vui được lắng nghe những cái chia sẻ của bạn á, và hi vọng là những cái phương pháp mà mình chia sẻ với bạn sẽ giúp ích được nhiều cho bạn, ờ, để giúp bạn, ờ, vẫn có những cái phương pháp rèn luyện sức khỏe của mình, nhưng mà vẫn có thời gian để dành cho công việc, cho gia đình, ờ, và cho cuộc sống của mình ha. Và bạn hãy thử với từng phương pháp và với cách tiếp cận khác nhau ha. Có thể là những cái bài tập riêng, ờ, dành cho cá nhân bạn, hoặc là như bạn mong muốn có những cái bài tập dành riêng cho gia đình, ờ, cho ba mẹ và cho cả vợ và con của mình ha. Hy vọng là những lời chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ hữu ích cho bạn. Mình rất vui được gặp bạn ngày hôm nay. Chào bạn ha.